Sí, exacto.
Porque tengo que sacar pero traigo en la cabeza que si no trabajo no saco plata, ¿sí me explico? Entonces, es de esta presión que me pongo a mí misma de: "Tienes que sacar plata, porque si no sacas plata no cubres tus gastos". Entonces, es una dualidad ahí que me que me pega que me pega y que sé que debería yo de de y también me cuesta trabajo organizarme. Con esto mismo de que soy tan floja para despertarme, eh, ni siquiera hago eso de: "Bueno, pues, me levanto más temprano para hacer el pri el trabajo que puedo hacer cuando quiera, hacerlo más temprano y ya de ahí hacer el otro trabajo que tiene un horario y de ahí ya descansar". No, porque soy floja.
Mm. Claro, claro. Ujú. Ujú. Sí. Bueno, pero si en este momento, fíjate lo que me acabas de decir, que es bien importante. En este momento, pues, tu prioridad es generar, eh, generar el dinero para cubrir los gastos, ¿okey? <smacks lips> Entonces, tratar de ajustarlo realísticamente para que puedas hacer todo lo que quieres hacer. Pequeños sacrificios, pequeñas metas, digamos, de pronto no te vas a levantar tan temprano, pero levántate, qué sé yo, media horita, ¿sí? Pierde media hora de sueño, digamos, o de flojera o de pereza. Haz ejercicio media hora, te estás autocuidando por la mañana, ¿sí? Si por decirte algo, te a ti te gusta despertarte a las, no sé, 9 de la mañana, pues, voy a poner 1 hora. Trata de hacerlo 15 minutos, media hora antes, a ver si te funciona. De pronto te funciona, no lo has intentado, entonces, ahí, ¿qué estás haciendo? Estás autocuidándote porque aprovechas esa media horita, de pronto te haces el tratamiento de la cara, te haces las uñas y haces 20 minutos de ejercicio. Luego entras a trabajar en el trabajo que que puedes entrar a cualquier hora, un par de horitas. Te vas para tu trabajo y ya vuelves por la noche y lo vuelves a hacer. Entonces, y por la noche, de pronto, s mira a ver si lo puedes ajustar en vez de hacer 2 horas, porque ya estás cansada de que has trabajado, ¿no? Toda la tarde en el otro. Igual es pero como estás en tu casa, pues, no te tienes que movilizar. De pronto, si puede disminuir el tiempo, trata para ver. Disminuye 15 minutos, media hora, a ver del segundo trabajo cómo te va, ¿sí? Y si alcanzas con eso, revisa tu lista de gastos, revisa tu lista de prioridades, revisa a ver si tienes por ahí una suscripción que estás pagando y que no estás usando, por ejemplo, ¿no? Entonces, vas cortando una cosita y le vas añadiendo tiempo a la otra, para tu tu para ti, porque tú te quieres.
Sí. Sí. Ya. Ujú. Okey. Sí. Claro. Bien. Ujú. No. Ya. Ujú. Claro. Así es. Ajá. Pena. Claro.